Подскажи, пожалуйста, последнее время у меня на работе, э, стало очень много совещаний, э, которые кажутся совершенно бессмысленными. Знаешь, шутка, что это совещание могло бы быть имейлом. Вот, вот это пр вот это про мою работу нынче. И они происходят каждый день. У нас, э, гибрид, мы 2 дня в неделю в офисе и 3 на удалёнке. И почти всё время в офисе- это совещание одно за другим, снова и снова. И не остаётся времени на рабочие процессы. Не то, что совсем не остаётся, но его не хватает. Такая неприятная ситуация сложилась в последнее время.
Ну да. Ага. Понимаю, да.
И ты знаешь, а, если бы эти совещания приносили какую-то пользу, <laughs> но кажется, что у нас коллектив очень болтливый, и просто людям не хватает общения между собой, поэтому, м, мы 80% времени просто обсуждаем рабочие процессы, хотя они уже отлажены, хотя всё как бы уже готово. Вот, поэтому да, коллеги классные, но такие болтливые, что беда.
Слушай, ну я даже не знаю. Это на самом деле, м, тяжело, наверное, когда есть много задач, которые ты не можешь сделать из-за обсуждения этих задач. Э. С другой стороны, вот вы всего 2 дня в неделю видитесь в офисе, может быть, у людей какой-то социальный голод, и он таким образом компенсируется за счёт этих совещаний. То есть, может быть, их причина вот именно такая скорее социальная, чем, э, профессиональная.
Социальный голод, слушай, как ты красиво сказала. Да, я я с тобой согласна, так, возможно, оно и есть, тем более, что мы между собой близкие друзья, и приятно проводить с ними время, с одной стороны, м, если если проигнорировать то, что з рабочие задачи простра простаивают. Да-да-да, э, возможно, людям действительно не хватает общения, не хватает общения с коллегами, поэтому как-то так получается. Ты знаешь, даже помимо формальных вот этих совещаний, а, перекуры, а, тоже стали обязательной частью рабочего дня. Неважно, куришь ты или нет, мы все вместе идём на улицу, те, кто курят, курят, все остальные стоят, и мы болтаем.
Ой. М, подожди, ну как бы раньше, вот лет 20 назад, много говорили о вреде пассивного курения, а сейчас это уже не в тренде, уже стало можно что ли?
Ох, затрудняюсь ответить на твой вопрос. Возможно. Но у нас не так много курильщиков. Допустим, команда 20 человек, но там 4 человек курят на улице, ветер. Я согласна про пассивное курение в помещении, оно бы однозначно мне мешало, а на улице, ты знаешь, как-то, может не сильно мешает, или у меня просто обоняние слабое. А возможно, ты права, и следует завязывать с этими встречами.
Ну Э, конечно же, всё зависит от вашей культуры и ваших собственных желаний. Просто, да, было, как бы каждая эпоха, она сопровождается своими трендами. И вот было время, когда говорили, что пассивное курение на 30 % повышает риск рак груди, по-моему, ну, как раз таки у тех, кто рядом стоит и дышит. Но, может быть, на улице всё происходит по-другому. На самом деле то, что ты описываешь вот так вот, если не вдаваться в эти ужастики, оно звучит как очень, а, приятная такая рабочая культура. Вот скажи, пожалуйста, э, всё-таки рабочие задачи сильно страдают из-за этих совещаний или просто, может быть, у вас и з ра задач-то рабочих мало, может быть, просто компания вот такая, на расслабоне идёт к успеху?
Мгм. <chuckles> Ох, слушай, мне б хотелось, чтобы это был 2 вариант. Я бы очень хотела тебе сказать, что просто задач мало, и всё у нас на расслабоне. Но нет, и не успеваю решить рабочие задачи в рабочее время. А, вечером их решать тоже не получается, потому что у меня ребёнок дошкольного возраста, всё-таки ей надо уделить время. А когда она ложится спать по ночам, получается, да, надо поработать, надо сделать то, что не сделано. М, поэтому не, на расслабоне не ну, днём-то на расслабоне, а ночью, когда ты сидишь и обрабатываешь все эти в рабочие вопросы, тогда уже стрессово. <laughs>
А. Нет, ну, если из-за этого приходится потом ночами работать, то, конечно, это уже перебор. Этот социальный голод надо всё-таки как-то по-другому удовлетворять, и, может быть, не за счёт своих, э, коллег. Ну, либо можно же и с коллегами встретиться, э, если кому-то очень хочется, после работы и провести какой-то тимбилдинг. Ну, то есть вот такие практики, когда уже никто никого не обманывает. И не называет это хотя бы совещанием, правда же?
Мгм. М. <laughs> Никто никого не обманывает. А, слушай, тимбилдинги у нас действительно есть. Э, у нас каждый месяц прохо прово ходят тимбилдинги. Я как раз тот человек, который их организует для нашей команды. А, м, да, поэтому, не, без тимбилдингов нам никак. <laughs> У нас тогда совещаний, наверно, ещё больше было бы. Но после того, что ты сказала, я всё-таки, наверно, думаю, что да, надо прекращать ходить с ребятами вниз на улицу, пока они курят, и это уже сэкономило бы мне, ну, как минимум, час рабочего времени в день.
М. Ну. Ну, наверное, да, если это опционально. То есть, может быть, у вас, э, вас ваш руководитель всех заставляет идти туда вниз, да, это другой вопрос. А если как бы это всё-таки вопрос выбора, то, м, м, т тем более у вас и так много общения, то можно его в какой-то момент и не выбирать. Вот. Вообще, тимбилдинг- это классно, что ты за него отвечаешь. На самом деле, кажется, что это интересная работа, и он, по сути, должен компенсировать вот вот эту вот эту нужду. М, и по поводу превращения совещаний в имейлы. Вот это, конечно, была цитата шутки, но насколько это в реальности возможно? Ведь это звучит на самом деле как стратегия. Может быть, где-то, э, самой, вот если ты иногда инициируешь совещание, подумать, не превратить ли это в имейл или, э, может быть, кому-то это предложение озвучить, кто у вас чаще всего назначает совещание и к кому нужно вообще идти с такой просьбой.
Мгм, мгм. <chuckles> Мгм, я тя поняла. А, это действительно хорошая идея. Это менеджер. А, только он инициирует совещание. У нас всё-таки опыта и обязанностей для этого не хватает. Вот. Ам, э, на данном этапе у нас довольно много новеньких сотрудников, которые ещё не влились до конца в рабочие процессы. Поэтому мы довольно в много времени проводим, обсуждая ну, вот то, что я те говорила в начале, обсуждаем рабочие процессы. Для новеньких это, несомненно, полезно. Вот. Для нас же это пустая трата времени чуть-чуть, но, опять же, вот, честно говоря, до того, как я с тобой об этом не начала говорить, я об этом как-то не задумывалась. Мне казалось это само собой разумеющимся, неотъемлемой частью, а, по сути, можно было бы немножко реорганизовать процесс обучения новых сотрудников и убрать половину встреч.
Ну да. Э, ну да, это на самом деле хорошая идея, но и в том смысле, что на встречу могли бы приходить не все люди всегда одновременно, а те люди, для которых она проводится, и те люди, которые, может быть, принимают там участие как спикеры, ну, если это опытные сотрудники, которые чему-то обучают новеньких. Вопрос в том, насколько вообще в твоих полномочиях на это повлиять. То есть, э, как ты можешь это сделать? У тебя есть выход на эйчара или на менеджера, или, может быть, ты у тебя у самой есть какая-то ответственность в этой сфере? То есть, э, что ты можешь сделать для того, чтобы эти встречи стали более кастомизированными под определённых людей?
Мгм, мгм. Мгм. Нет, эйчары- это точно не вариант, потому что у нас в компании порядка 900 сотрудников и всего каких-то 8 эйчаров. Они с ума сойдут, если <chuckles> если мы к ним будем бегать с такими вопросами. Но я могу поговорить со своим менеджером- это опция А. Опция Б- это у нас в нашем отделе есть анонимный опросник, не опросник даже, ну, такая онлайн-форма, которую ты ты можешь запомнить, и тогда это получат наши менеджеры, и они не будут знать, от кого это. И вот это было бы таким безопасным вариантом не нарваться на критику, не испортить отношения. Единственное. Естественно, я бы это сделала в вежливой форме, а не так, что: "Ге-гей, это анонимно, щас я вам тут наговорю". <laughs> Но да, кстати, классная идея, можно было бы написать туда. Спасибо, что подсказала.
М. Ага. Ну да. Можно даже оформить это как предложение по оптимизации процессов, например. То есть не как вот критику, что, мол: "Я не хочу ходить на совещания, я такая ленивая". А: "Давайте мы сделаем совещания более эффективными, например, для новеньких отдельные, там, для этого отдельные". Если вы хотите познакомить новеньких со старенькими, то можно сделать на тимбилдинге, то есть, э, как бы, с совещания сделать более фокусными, и тогда, даже если они будут проходить каждый день, но на них будут присутствовать не все, а отдельные люди, то для каждого человека как участника это всё равно будет меньше совещаний в итоге.
Да, да, да. Мгм. Слушай, вот идея вроде простая, но классная. Да, спасибо тебе. У нас даже 1 раз уже было такое, кто-то анонимно написал, что, а, совещания назначаются, и мы там ничего не обсуждаем, но они не структурированы, э. Непонятно, зачем вообще было и какая общая тема. И теперь перед каждым совещанием нам приходит имейл, и там описываются ключевые моменты, которые мы собираемся там обсудить. А твой пр твоё предложение- это был бы ещё 1 шаг вперёд к улучшению рабочего процесса, э, к оптимизации рабочего времени.
Ага. Ну да, наверное. М. А вообще, тебе вот, например, если будут отдельные, э, в совещания для новеньких, придётся на каких-то из них присутствовать? Может быть, ты их чему-то обучаешь, или тогда это освободит твоё время?
М, ты знаешь, часть совещаний у нас организована как, ам, а, время, когда мы делимся своими знаниями. То есть там каждый по очереди говорит, там, чего интересного у него за неделю было, делится каким-то интересным кейсом, мы всё это вместе рассматриваем, обсуждаем. То есть, а, и если мы говорим про нынешнюю организацию, то да, я тоже в это включена. Но опять же, это же можно оптимизировать, это же можно делегировать вот эту вот, э, задачу обучать новеньких 1 сотруднику, а всех остальных отпустить работать и только работать. <laughs>
Ну да. Действительно. Либо сделать какую-то ротацию. Например, э, сегодня для новеньких проводит, э, вот этот вот, не знаю, семинар или что это, с, э, представлением своих кейсов такой-то сотрудник, а завтра другой, на следующей неделе ещё 1. У вас же много стареньких. И таким образом, н это не будет 1 козёл отпущения, а как бы каждый внесёт маленькую лепту, но в целом это как-то нагрузку распределит.
Мгм, да. Слушай, ты права. Да да да да, слушай, ты права. Да, единственное, у нас всё равно останутся в ф встречи, которые, м, с другими отделами, у нас в компании множество отделов, и время от времени мы друг другу презентуем, что мы делаем. Вот от этого отказаться никак не получится, потому что это идёт от высшего менеджмента, но это редко, это раз в месяц.
Ну да, может быть, это и необходимо, да.
Ну да, это и интересно, там действительно новые знания. А что касается, во-первых, наших внутренних совещаний, да, я напишу в это анонимный о в этот анонимный опросник. И, ты знаешь, я попробую время от времени отказываться х ходить с коллегами вниз, когда они курят. Вот, я я даже начну записывать, сколько времени я сэкономила, чтобы <laughs> чтобы не казалось, что я зря от этого отказываюсь и что-то упускаю. Спасибо тебе за взгляд со стороны, что подсказала, поделилась своим мнением по этому вопросу.
Да. М. Звучит как план, на самом деле. От души желаю тебе успехов в этом начинании и всего доброго.
Всего доброго.